Oye, fíjate que te quería, pues, contar un <inhales> mm, ¿cómo podría decirlo? Como una inquietud, ¿no?, que tengo un poco, em, acerca de que, mm bueno, es que, como tal, lo que acaba de pasar es que me acaban de dar, pues, mi título profesional, ¿no? Y, pues, yo lo estuve, pues, persiguiendo por mucho tiempo. O sea, de verdad, te lo juro, o sea, <chuckles> y a y a mí me gusta ser una persona como que tiene como que el control de todo y superplanificado y cosas así. Y así era, ¿sabes? Yo yo tenía planeado, pues, justamente salir yo salí de la universidad en el 2020. Y en el 20, pues, ya después de eso yo quería hacer rápidamente mi tesis, o, lo que fuera para poder en un año, o, el mismo año, pues, poder titularme, ¿no?
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey, ujú.
¿Qué pasó? Que, pues, ya ya recordarás, ¿no? Que por ahí del 2020, pues, surgió todo esto de la pandemia <chuckles> y, pues, me vino a estropear prácticamente todo mi plan, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, tuve que buscar otras alternativas y cosas así.
Okey.
Que al fin, pues, rindió frutos hasta este año, ¿no? Entonces, pues, hace te digo, hace como 2 semanas justamente me dieron mi título y, pues bueno, me tomé fotitos y toda la onda, y ya sabes, ¿no?
Okey.
Pero después me empezó como a embargar una cierta preocupación, por así decirlo, eh, de que no no quiero verme como presumido, por así decirlo. O sea, quiero compartir como este logro, pero sin verme, eh, pues sí, justamente presumido. Y, digo, no sé por qué estoy teniendo como estos pensamientos, si la verdad lo perseguí tanto, pero, pues no sé, o sea, mm, como que me llegó este sentimiento extraño, ¿sabes?
Ujú. Okey, eh, entiendo perfecto, y y, bueno, espero que que juntos en esta conversación podamos, eh, encontrar, pues, algún tipo de sugerencias o recomendaciones para que, pues, puedas, eh, <chuckles> presumir este logro tan importante, sin que te sientas que estás presumiendo, o como una persona arrogante. Eh, solamente me gustaría hacer este un par de preguntas, para tener un poquito más de contexto. Em, ¿tienes miedo como de al qué dirán, a al al que al quizá, que emitan algún juicio sobre ti? ¿O o cómo? ¿Y y con quién piensas compartirlo principalmente? ¿Familia, amigos, ambos?
Ujú. Pues, fíjate que sí con pues sí, con ambos, todos. Bueno, al principio tenía como que esa <giggles> idea de com compartirlo con todos, ¿no?, porque, bueno, eh, mis amigos, familiares, E-T-C, porque, bueno, de alguna manera siento que, pues, están ahí, ¿verdad?, como para uno, pero, después, justamente, como que empecé a analizarlo un poquito mejor, y por ejemplo, eh
Okey.
Siento, híjole, ahí sí está medio complicado, <giggles> ¿verdad?, pero, siento que le ha dado un poquito, ¿verdad?, un poquito mucho. <chuckles> Mi papá, este, está como tal vez, un poco celoso, ¿sabes?, porque a veces nos ha hecho como este comentario de que, pues, él no logró, ¿sabes?, terminar como su carrera porque, pues, bueno, tenía que mantenernos a nosotros cuando estábamos pequeños o cosas así, ¿sabes?, un poco de eso, sí, la verdad, he sentido como como ese como, no sé, si decirlo, su resentimiento, por así decirlo, no no sé. Ah, mm, y, pues, sí
Okey, okey.
Digo, de por si a mi papá nunca le gustó, ¿verdad?, que yo estudiara lo que estudié. <laughs> Entonces, siento que yo al como, por así decirlo, ah, compartir, lo vaya a ver como si fuera una algo presumido, ¿no?, una presunción ahí de que se lo estoy como echando en cara, por así decirlo. Aunque, ya sé que no sea el motivo, pero, es muy probable, ¿sabes?, que lo lo vea de esa manera. Entonces, de de y te lo digo porque incluso, cuando antes de que me dieran la noticia de que ya estaba listo mi título, pues, yo llegué bien feliz, ¿no?, a a compartirle esa noticia a mi a mi mamá, a mi hermano. Eh, y, pues, ambos me felicitaron, ¿no?, me dijeron como: "Ah, no, pues, mucho muchas felicidades y abracito, abracito". Y mi papá, fue como de: "¿Qué qué pasó? ¿Qué qué qué hay qué hay de nuevo?", ¿no?, y co como que sí, yo quería y no quería, pero, pues, al final le dije, ¿no?, le dije: "Oye, pues fíjate que ya ya está mi título, ya en cualquier momento me lo dan", y nada más se quedó de: "Ah, okey". Y se fue, o sea, no no no hubo ni un felicidades, no hubo nada, ¿no?, fue como una mirada como seca, así como que: "Ah, okey", ya se fue, y yo como de: "Oh, vaya", no no sé, por qué no me sorprende, <chuckles> pero pero fue como un poco de eso, ¿sabes?, y, bueno, también entre amigos un poquito, que sé que, aún no han como logrado, porque se han, pues, de cierta manera, también, eh, estancado.
Okey. Okey. Ah, okey. Okey. Okey.
Este Mm, pues, sí, no quisiera yo al como compartirlo, pues, sonar también como presumido, ¿sabes?, porque también, ese sé que lo han luchado bastante y, pues, no quisiera como como sonar así, ¿sabes?
Okey. Okey, en entiendo perfecto y, primero que nada, lamento mucho esta situación con con tu papá. Eh, supongo que ha de ser un poco, pues, difícil, ¿no?, em, y y, pues, me gustaría, no sé, quizá, darte un par de de sugerencias. Eh, creo que que podrías, eh, más bien, enfocarte en el impacto que esto va a traer a tu vida, y y que quizás, lo compartas desde ahí, ¿no?, desde los beneficios que traigas, ¿no?, eh, y quizás, por ejemplo, en el tema de tu papá, eh, creo que sería bueno que no te generes como que altas expectativas, y que quizás solamente, se lo comentes de que o se lo muestres, ah, mira papá ya ya llegó mi título, gracias por por apoyarme en en mi carrera, gracias porque, pues, pude lograr este logro gracias a tu apoyo, y y pues, ya estoy muy feliz y y que no tengas quizá, ningún tipo de de expectativas, y y al contrario, lejos de sonarte arrogante, vas a sonar agradecido y y feliz, ¿no?, pues, para haber cumplido con este con este logro tan importante, y y sobre todo eso, ¿no?, como el destacar de que, pues, quizá tu familia, amigos, te te han apoyado, y quizá, puedas pro empezar, eh, a promoverlo desde ahí, ¿no?, como: "Ay sí, lo logré, es mi logro, pero, eh, también, eh, tuve apoyo de todos ustedes", y y se los agradezco, ¿no?, gracias a a a eso, pues, ahora puedo tener aquí, eh, pues, este logro, ¿no?, como mencionar, pues, las contribuciones de otros, y y pues que, pues, los resultados como tal concretos. Em, igual con con tus amigos, quizás los podías, eh, eh, mencionar como parte de motivación, de: "Mira, ya lo logré, le hice así, tú échale ganas, yo sé que tú también puedes, eh, eh, si yo pude, tú también vas a poder", quizá como que, este tipo de palabras de aliento hacia tus amigos, quizá no lo han logrado, eh, quizá pueda, eh, ayudarlos, ¿no?, a a decir no pues, es verdad, y que pues, tú estás promoviendo tu logro, pero, en ningún momento estás presumiendo, no al contrario, estás siendo humilde y y motivando, ¿no?, a a las demás personas, y tampoco, pues, haciendo de menos tu logro, ¿no?, porque, bueno, a ver, eh, al final de cuentas, sí es un logro que te costó sacrificio, que que le pusiste mucho empeño, y que también está bien que te lo pues, que te lo felicites a ti mismo, que si lo <giggles> quieres presumir, lo puedas presumir, porque, pues, no todas las personas lo logran, a veces es una meta en la que muchos quiere muchas personas quieren llegar, y no pueden llegar. Entonces, también debes como que no preocuparte, quizá, tanto por el qué dirán, sino, pues, eh, también autofelicitarte y darte <giggles> una palmadita, no sé, ¿qué opinas?
Sí. <chuckles> Claro. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, exacto, porque, de hecho, am pues, sí sí me costó bastante, ¿sabes? Porque, incluso en algún momento yo sentí que que ya no lo iba a lograr, ¿sabes? O sea, yo en algún momento como que me me sentí un poco más cómodo trabajando y haciendo diferentes actividades que, pues, bueno, ya pues, yo ya hacía por mi cuenta, ¿no? Y, pues, como vi que no me pedían como el título y cosas así, fue como, bueno, pues, ya aquí es mi camino, ¿no? Y, pues, justamente por eso es co como que quiero compartirlo, eh, justamente, de como desde esa perspectiva, ¿no? Como tú decías, como de animarlos a que
Mm.
a que, pues, lo sigan intentando, por así decirlo, ¿sabes? O sea, que lo que no quiten el como, el el dedo del renglón para que puedan, pues, en algún momento, pues, también lograrlo, ¿no? O sea, que justamente ese es como mi propósito, ¿no? De alguna manera, que que en lugar de que me vean como de que, "ah, este ya lo hizo" y sientan como una presión, que sea como una inspiración, ¿sabes? De que yo en algún momento también sentí esta esta extraña sensación de tirar la toalla y y que, bueno
Claro. Claro.
lo logré. O sea, ¿no? Me tomó tal vez más de lo que yo pude haber planeado, <chuckles> pero, lo pude lograr, ¿sabes? O sea, justo eso es lo que quiero lograr, ¿no? Que no se vea tan arrogante, por así decirlo, ¿no? O sea, que más se valore como el el esfuerzo que hubo previo a conseguir el el la meta, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro, creo que justamente es como enfocar, pues em, pues, el logro, ¿no? Y y guiar el enfoque a a compartir más bien el aprendizaje y y no solo el éxito, ¿no? Sino como de: "a ver, me costó esto, hay momentos en los que me quise rendir, ya no quería continuar, pero, pues, aprendí esto y que las personas deben esforzarse para conseguir lo que quieren". Entonces, quizá si le das como que ese enfoque a al aprendizaje que que obtuviste y no solo el papel como tal o el logro como tal, eh, pues, también eh, te ayude. Yo confío en que la vas a hacer de manera increíble y aquí voy a estar para ti, por si quieres volver a platicarlo.
Exacto. Claro. Sí, no, la verdad es que, pues, digo, siempre siempre hablarlo y y, pues, compartirlo de de alguna manera con otra otra persona y, pues, compartir como esas perspectivas diferentes. La verdad es que abren como mucho el la mente y te mm eh, te dan como más ideas. Y, ¿sabes? La verdad es que sí, sí me has dado ideas como cómo compartirlo con, justamente, con esas personas. Digo, a lo mejor, co con mi papá va a ser un poquito más difícil, pero, ah, <chuckles> pues, lo va lo va a terminar aceptando de alguna manera de pero, sí tengo como tales que cuidar un poquito más mis palabras, por así decirlo. Pero, bueno, la verdad es que no me queda nada más que agradecerte y, pues, ya te estaré diciendo cómo es que fueron las cosas.
Claro. Okey, yo creo que la vas a hacer increíble, y aquí voy a estar para ayudarte.
Muchas gracias.